あの、お聞きしたいんですけれど、周りの目を気にしてしまう時って、やっぱりあると思うんですけれども、どんな時に周りの目を一番意識しますか？
はい。 はい。 やっぱり、仕事場ですね。どういう風に、まあ、特に、じょ上司にどう見られているか。勿論自分のあの、部下の人たちからっていうのもあるんですけど、ま、その比較をすると、いや、どういう風に見られてるんだろう？どういう風に評価されてるんだろう？とか、ていうのはほんと、なんか気にしますね、やっぱり気になります。
ああああああ。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 ああ、うん。 ああ、あ、ああ、それは、やっぱり上司の方が気になる？同僚でもなく、部下でもなく、やっぱり上司の方からの目に目が気になりますか？
あの、部下からの目ももちろん気になるんですけど、部下からの目が気になる時っていうのは、まあ、あの、自分で勘違いしてるかもしれない。特に、まあ、あの「どう思いますか？」とか、色々「なんか私が出来る事ある？」とか「何かサポート出来る事ある？どう思う？」とか聞いてて。まあ、反応がなかったり、ある程度の反応に対して、私もそれに対してやっていれば、自分としてやるべきことをやってるので、ま、いいんまあ、あの、果たしているかな？ただ、ちょっと、あの、その本人が直接言ってこない時もあるじゃないですか。そういった時に、他のひそうそう、で、他の人から言われた時に「あれ？」って、あの、例えば、会議の時とか、あの、普段ちょっと話をする時でも「何か質問がある？」とか。あの、こちらからは、えっと、働きかけているつもりが、反応がないので「まあ、特にないのかな？」っと思ってたら、周りからそういう風に言われた時は気になるんですね。だからで、まあ、これまでは、そういう反応を聞くと「え？私ちゃんと聞いたよね？」とか、なんかこちらからね、あの「手を差し伸べたよね」とか思ってて。ま、それ以上の事が、どうしたらいいかっていうのは、あんまり思いつかなかったんですけれど。ま、あの、その時の気にし方ってのは、多分あの、自分は聞いたつもりでも、本当にその人が言いやすい雰囲気とか、場を作っていなかったのかな？とか、まあまあまあ、質問がね、ちょっと、あの、仕方であったりとか、タイミングもあったのかもしれないけれど、だから、もう「自分はやることはやった」って決めてしまうと出来ないので、まま、気にする時っていうのは、その、気にむあの、ちゃんと本当に自分が相手に対して、相手が言いやすい？その雰囲気であったり、そういう言葉の選び方であったり、そういうことをしてあげてるかな？という意味での、まあ、少し、あの、気にを、え、しながら、部下に対してはね。え、というのは、あありますね。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 うんうんうん、周りから伝わってくる。うんうん。 ああ。 はい。 ああ、うん。 はいはい。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 うーん、うんうんうん。 なるほど。じゃ、部下からの、あの、目を気にする時ってのは、自分の言動を顧みる時であるっていうことなんですね？
そうですね。だから、自分の態度によって、やっぱり人に与える影響を、その人の気持ちとか考え方とか、どういう風に反応するかっていうのが、自分がどういう風に接しているかで変わってくる。だから、やっぱり、まあ、それは人によっても違うだろうから、まあ、そういう雰囲気とか、タイミングとか、その、ね、実際に話しかけてる人に、対しても合わせながら気にしるっていうか、まあ、あの、過度に気にするんではないけれども、そこをキャッチして、その、それぞれの人が言いやすい場を作ってあげる、という意味で、まあ、これど部下に対して、で、上司に上司に対しては、また、ちょっとなんか、違う気に仕方ですね。なんかちょ <laughs>
うんうんうん。 はい。 うーん。 はい。 うん、うん。 まあ、ああ。 はい。 うん、やっぱ、そういう角度ではなくなるんですよね、上司の方に。はい。
そう、そうなんですよね。だから、え、自分が気にするっていうか、自分が言ったこととかが、どういう風に受け止められてるのか、評価されてるのかな？っていう、そういう気にし方ですかね。
うん。 あ、そうなんですね。では、あの、周りの目を気にするっていうことなんですけれども、その気にし過ぎて、あの、例えば、実際に自分の行動が変わってしまったりとか、失敗してしまったりというエピソードはありますか？
うーん。 はい。 うん。 ありますね。ちょっと、考えすぎてしまって、あるいは気にしし過ぎてしまって、あの、言いたい事とか自分の考えを、今度は自分が逆の立場で、その、言えなくなってしまう？本当はこう思ってて、まあ、あの、特に上司とのその、意見の違いって誰も人間だし、考え方も見方も違うので、私はあって当然だと思うんですけれども、例えば上司が述べたことに対して「自分はこう思う」っていうところをなんか気にするばかりに、<laughs> あのうん、言えなくなってしまうっていう事があるんですよね。
はい。 うんうんうんうん。 はい。 はい。 うん。 うーん。 はいはい。 はあ、ああああ。ああ、逆に、じなこう言ったらダメかな？っていうのを先回りして考えてしまって、あの、自分の意見がなかなか言えなくなってしまう。
うん。 うーん。 そうそ、それと、なんかあの、人によってそういう風にね、あの、自分と違う意見のある人を、どういう風に見るかっていうのが、あの、例えば、その人にたあの、反対とか反論してるんではなくて「いや、こういう意見もありますよ。こういう見方もアイディアも、提案もありますよ」というところで、言っているんですけど、なんか、このこの人はあの、私が言ってることに対して反対してるとかですね。<laughs> ね、そういう風に、捉えなんか敵のように見られてしまう？<laughs> っていうのが気になったりしてしまう、というのはありますね。
うーん。 はい。 はい。 うんうん。 うーん。 <laughs> はいはい。 うんうん。うんうんうん。 ああ、そうなんですね。や、それってでもやっぱり、その周りの目を気にするそのご自身の状況は、あの、その事前にその方の情報があったりするからこそ、気になるっていう状況かな？と思ったんですけれども、例えば、なんか仕事ではなくて、自分でどこかカフェとか、あの、全くちねいで、仕事ではない場に行った時に、周りの目が気になったりとかすることもありますか？
うん。 はい。 うんうん。 うーん。 はい。 うん。 はい、はい。うん。 あの、周りの目、そのカフェとか、なんか例えば、あの、近所の人でね。<laughs> まあ、あの、どう、今はそうでもないんですけれど、例えば、まあ、その、一般的にね、あの、女性として、例えば、ま、結婚する適齢期とか、ま、私あのとか、結構小さな町で育っているとか、そういう風に考えている方も、まあ、たまたまなんかしれませんけど、ね、あの「これぐらいの年齢になったらこういう風にして」とかいう風に、あの、皆さんの大体の頭の中である考えのようがあるらしくて。
はい。うん、うん。 はい。 はい。 うーん。 うんうんうん。 ああ、適齢っていう意識がある方たちが多いんですね。
え、そうですね。うん。それでそれを過ぎてしまうと「え！まだしてないの？」とか。<laughs>
うん、ううんうん。 ああああああ。あ、そういうことも、あの、結構口に出して言う言われちゃう方がいる。
そそう、あの、私に直接で、例えば家族にの人にね、わかえ、その家族がその方と会った時に「『え、まだしてないんですか？』みたいな話が出たよ」とかっていうのを聞いたりですね。<laughs> うーん。
はい。 うーん。 うーん。 はいはい。うんうんうん。え、そういうことを、あの、ご家族とかに伝えられたらどう感じますか？
私は、あの、結構そういうのって別に、あの、固定観念とか決められたことにがあると、<chuckles> 結構反発をしたくなるタイプなので。え、そんだったら別に一人一人の、え、人生設計だって色々だし、まあ、あの、結婚観がだってそれぞれ人によって違うので、別にね、あの、い人それぞれでいいんじゃない？っていう風には思うんですけど。でも、う、それを、実際にでも、ま、違う考えの方もいらっしゃるんだなっていう風に、ちょっと、あの、さらっと流せる時と、え、そうなんだっていう風に <laughs> ちょっとき自分自身がかえって気にしてしまう時と、両方ありますね。はい。
はい。 うん、はい。 うん。 うんうん。 はい。 うーんうーんうーん。 ああ、まあ、さらっと流せる時もあれば、その近所の方の目が気になああ、そういう考えをするんそういうことを思ってるんだって、あの、気に障ん、ることもある。うんうんうん。ま、でも、それは、そうですよね。自然ですよね。特に、な何て言うのかな、そういうプライベートなことを発言されるとか、そういうことを思ってるんだって、あの、知ってしまうと、余計何て言うのかな、あの、行動が変わってきちゃったりしないですか？その方たちの周りで。
はい。 うん。 あ。そう。 うん。 ちょっとそれで自分がうん。 うーんうん。 うん。 はい。 うーん。そうですね、少し、こう、距離を置いてしまうようになってしまって、この人はこういう風に考えてるんだって言って、あの、自然に少し離れたくなるというかですね。<laughs> あんまうん、という時は、うん、自分の反応としてあると思います。
うんうんうん。 はいはいはい。 うんうん、そうですよね。じゃ、逆にあの周りの方のあの、目を気にして、うまくいったな、これはっていうことはありましたか？
うーん。 はい。 そうですね。あの、また仕事の話に戻ってしまうんですけど、やはりあの、チームで仕事をするとき自分一人でする時もあるんですが、やはりあの、チーム何人かで、例えば20人のチームで一つのプロジェクトやっていくという時、もちろんありますよね。そういった時に、やはりあの、自分から「自分はこう思います」とか色々言える人と、ま、思っててもね、あの、もともとそんなにこうあの、大勢の前であまり意見を、えっと言わない方もいるので。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 うん、苦手な方もいらっしゃいますよね。
うん。そうですよね。だから、あの、そうした、その人それぞれの、えっと特徴とか、ま、その場の、え、雰囲気とかを、キャッチして、もし、本当はあの皆さんで合意形成したいのに、やっぱり、いすごく言ってその人の意見がばっかりが通ってしまう、と思うとやっぱり他の人も諦めちゃうじゃないで言うこと自体をね。うん、そうじゃなくって、できるだけ言えない人の意見も、え、そういう雰囲気をもしキャッチしたら、その人の意見を吸い上げる方法を、ま、考えるとか、ま、それでやはりあの、もう少し、これはみんなで作り上げていくものだっていうような、あの、ちチームワークの形成に役立ったことは経験としてありますね。
はい。 ああ。 はい。 ああ、はいはい、はい。 ああ。 うんうん。 あ、そうなんですね。はつが発言できない方がいるのをキャッチして、え、敏感に捉えて、その方の意見もあの拾い出せるように。
うん。 うん、はい。
されてるんですね。そういう時は、あの、その場で、その方の意見を聞くんですか？それともやっぱりあの、その場を離れて「何か言いたいことあったんじゃないの？」っていう感じに聞かれたりするんですか？
そうなんです。そうですね。 やはりね、あの、チームワークとか合意形成だと、皆さんに聞いてもらった方がいいと私は思うので。ま、できるだけあんまり無理やりその場でね、もうなんかどうしても言いたくないようなところ無理やり押しても、ま、それはマイナスになってしまうと思うので。ま、うまくその、え、言えるような雰囲気とか、え、場を作って、その、みんなが他の人がいる場でね。で、ま、どうしてもその場で、無理なように感じた場合は、例えば、ま、その、え、ミーティングとは違う場で「なんか言いたいことあったんじゃない？」とかっていうのは、あ、後で、ま、こ個別に話をするようにはしてますね、おっしゃるように、はい。
ああ。 はい。 はい。 うん。 はい。 あ、あ、そうなんですね。なんかチームワークで、そういう、うん、チームワークが発揮される場で、そういう方がいてくれるとすごく助かりますよね、発言できない人は。
うん。 そうなんですよ。だからあの言いたいね、こととかある考えとか、自分なりの見方もあって私はこう思うんだけどな、でもなっていうふうに、<laughs> もしね、あの、思ってらっしゃる方がいて言えないままだと、ね、なんかすっきりしないだろうし。いや、私はやっぱり後でね、こう思うからって言ってま、あの、その、プロジェクトへの参加率とかとか参加意欲とか、ね、意識に影響する可能性もね、あの、あるので、えっと、そういうことができるだけないように、というふうには思いますね。
うーん。 はいはい。 はい。 うんうん。 はい。 あ、そうですね。なんか逆に、あのチームの場なのに、一人だけがすごく発言をしたり、あの、何て言うんですかですかね、ムードを作り上げるような
はい。 はい。 はい。 うーん。 うん。 はい。
人がいる場合は、と、空気読んでよって。
はい。 <laughs>
思ったりしますか？やっぱり。
あ、ありますよ。やはりあの、えっと、声の大きい人の意見が、ね、どうしても通ってしまうとか、それにみんなが影響されてしまう。ね、あの、もちろんその人の意見が、ね、みんなみんなが良いと思えばそれでいいんですけれど。そうじゃなくて、ま、んん、自分だけのその主張をばかりする人。<chuckles> で、他の人のチャンスを与えないでっていうところはちょっと困るので。で、うまくね、ま、そういうところが、う、もし、私がもしグループリーダーだったり、プロジェクトで、ま、責任者としてやっているとしたら、ま、その方向は少し変えるようにはしたいですよね。でもいらっしゃいます、そういう方。<chuckles> はい。うん。
そうですね。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。 ああ、うんうん。 うんうんうん。そうですね、どうやって変えるのが
そう。<chuckles>
あの、いいんでしょうか、そういう場合は。
あの、おもむろにその人も、ま、うん、意図はちょっとわからない時もあるんですけど、ま、一生懸命多分その人のね、意見を言ってくれていると思うので、やっぱりね、あの、その意見いをね、一つあの、みんなの前でそれも言ってくれてありがとうみたいな、あ、もちろん、え、認識とか感謝を示した上で「え、でもちょっと何々さんどう？」ってこの、え、「これだとあの、あなたの部署もしかして大変じゃない、困るんじゃない？」とかいうふうにして話を振りながら、え、いろんな人の意見を聞けるようにする。
はい。 うーん。 はい。 ああ。の立場でも、あの、お話しして「でも、こうじゃない？」って軌道修正するんですね。
そうなんですよ。うまくね、 変えられるようにします。
ああ。 あ、そうなんですね。いや今日は色々と楽しいお話ありがとうございました。
はい。 こちらこそありがとうございました。
はい。